ええええええ。
だい大体「いいえ」にしてますね。ほんとに信頼できるやつ以外は、もう位置情報共有しないようにしてますね。
あ。 ああ。確かに、なんか、何のために位置情報を許可しなきゃいけないのか、わからないアプリとかもありますもんね。
は。ほいや、ほんとそうなんですよね。マップとかだったら、まあ、分かるけど
うん、そうですね。ね、ですねですね。<laughs>
なんか、そうなんですよね。全くよくわかんないものとかもあるし
ね。うんうん。大事ですね。うんうん。
あとなんか常に許可常に許可だけじゃなくて、こう使用中だけみたいな。
ええ。 あ、ありますよね、そういうのも、なんか、どれ選んでますか？
ありますあります。あれ、僕は結構使用中のみが多いですね。
ああ。やっぱりちょっとふ不安ですもんね、裏でなんか動いてたら。
うん。 いや、ほんとそうなんですよね。なんかアプリ消してる時も、なんか、位置情報見るばれたくないしみたいな。が <laughs>
うんうんうん。 うんうん。 <laughs> そうですよね、なんなんか嫌ですよね、ちょっと。<chuckles>
そう。いや、結構嫌ですね。
うんうんうん。
ていうので、うん、くうん、あたりですかね、あの、気をつけてやってること、日常的にやってることと言えば。
ああ、うん。 なるほど、結構じゃあ、気を付けてる方かなと、私は感じたんですけれども、例えばうーん、ああ、でも、なんか、アプリによってってお話だったんですけど、なんか、どのアプリでとかありますか？全部にかけるわけじゃないですよね。
あ、ほんとですはい。 うん。 ああ、その、う共有ってことですよね？
ロックです。あ、アプリのロックですね。あの、あの、ロックはい。
ああ、ロック。 うん、そうですね。ロックはもう、LINE ぐらいですかね。なんかもう見られ見られちゃまずいようなものがあるやつ、なんかメッセージとか、あと Slack とか。あ、は
うんうん。 ああ、そうですよね。 うんうん。ああ、会社系ですか？仕事ですか？うんうんうん。ああ。
会社系ですね。なんか、もう、ちょメッセージやり取りするやつは、結構大事なやつというか、うプライバシーが、うん、うう、そう。
うんうん。 ああ、そうですよね。もう仕事のってなんか、ほんと落としたらもう事故というか、セキュリティ事故ですよね。ね、絶対謝罪文書かないと。
やばいやばい、やばいやばい。そうなんですよ。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
うんうん。 めいし、うん。 うんうん。 うんうんうん。 ええええええ。ああ、ま、そうですよね。そういうのもありますもんね。うん。あ、ええ。なるほど。あの、ところでなんかネットバンキングとかそういうのってやってますか？
あとは、そうかな、うん。それぐらいですかね。 うん。 ネットバンキングやってますよ。
あ、そういうのもじゃあ、ロックとか結構きゅうい気に気をつけますよね？
ああ、確かにそうですね。ネットバンキングはかなり。気をつけまね。はいはい。
うんうん。あ、ですよね。 うんうん、なんか、ああ、でもネットバンキングだと、そもそもロックが、なんか、かかってるような気もしますね。そういえば、なんかアプリ自体で。うん。
ああ。つつつそうですよね。え、パスワードと、でも最近のやつはもうめちゃくちゃ、すく複雑になってて。
うーん。